อยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยครับผมในเรื่องเกี่ยวกับ อ่า รากเหง้า หรือว่าต้นตระกูลครอบครัวของคุณน่ะครับผมว่า มีที่มาหรือว่าเรื่องราวเป็นยังไงบ้างครับผม?
ค่ะ อะ อ๋อ ได้เลยค่ะ แล้วก็ยินดีที่จะเล่ามาก ๆ เพราะว่าเหมือนนิยายซีรีส์แนวตั้งเลยค่ะ <laughs>
อืม <chuckles> อ๋อ เหรอครับผม? อา ยังไงเอ่ย? ยังไงเอ่ย? โอเค มันต้องสนุกแน่เลยอันนี้
ใช่ ก็ คือต้องเท้าความก่อนว่า อาม่าเนี่ย ก็คือแม่ของคุณแม่เนาะ ก็คือเขาอะเป็นเชื้อสายจีนที่แบบ 100% แต่เกิดอยู่ไทย แต่แม่ของเขาอะค่ะ แม่ของอาม่า ก็คือทวดอะเนาะ ถ้าทวดเราเป็นจีนแคะ ก่อนอื่นต้องบอกว่า เป็นจีนแคะ เราจะเรียกทวดว่า ผอ ผอไท่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็จะเรียกแบบนี้กัน อา เขาเรียกว่า อ่า โล้ เขาเรียกโล้สำเภามาจากเมืองจีนเลย เพราะฉะนั้น เขาเรียกว่า ค่านิยมอะค่ะ คนถิ จิ คือเป็นคนจีนแบบสมัยก่อน จีนจ๋า ๆ เลย ใช่ แล้วเวลาเราฟังแบบว่าประวัติจากบรรพบุรุษ จากของคุณแม่เล่าให้ฟังเอย ญาติให้ฟังเอยเนี่ย คือเหมือนนิยายซีรีส์แนวตั้งเลยค่ะ ไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมคุณแม่ชอบดู <chuckles>
อืม ครับผม อ๋อ ครับ อืม ๆ ครับ อา จีน ร้อยเปอร์เซ็นต์ ครับผม อืมฮึ ครับ <laughs> เออ เหมือนแบบ เหมือนเป็นสิ่งคุ้นเคยที่เขาแบบมีประสบการณ์มาเนาะ
ค่ะ ใช่ ๆ เขาบอกว่า คือ คือล่าสุดนี้เพิ่งคุยกันแล้วเขาบอกว่า "รู้ไหม? ทำไมหม่าม้าถึงชอบดูซีรีส์แนวตั้ง เพราะมันคือเรื่องจริงเลยนะ" อะไรอย่างเงี้ย ก็คืออย่าง อย่าง อาม่าเราอะค่ะมีพี่น้องทั้งหมด 13 คน อา แล้วเขาเป็นคนโต แล้วเขาเป็นลูกผู้หญิงอะค่ะ เขาโดนรับบทที่เป็นเหมือนในซีรีส์แนวตั้ง ก็คือ เป็นลูกไม่รักอะ ลูกที่แบบไม่ได้ถูกรักอะค่ะ เป็นแบบน่าน้อยใจเหมือนกันเนาะ แต่ก็ตล้กตลกอะค่ะ พอเล่า ล ตอนหลังนะ ตอนนั้นก็คงไม่ตลก แต่พอเราเล่าเราก็แบบ โอ้โฮ มันจริงหรอ? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอถามคุณแม่ แม่บอก "จริง" แล้วเขาก็เริ่มสาธยาย ใช่ค่ะ ว่า อ่า อย่าง คือผอไท่เนี่ย ก็คือทวดเนี่ยค่ะ เขาอะพอ พอช่วงแรกอะค่ะที่เขามีลูกเยอะ ๆ เนาะ คนจีนน่ะสมัยก่อนเขาเป็นชนกลุ่มเล็กอะค่ะที่แบบพอโล้สำเภามาอะ มันจะไม่เหมือนคนไทยที่แบบอยู่กันเยอะ ๆ ใช่ไหมคะ เขาก็จะเกาะกลุ่มกันอยู่ในแบบชุมชนเล็ก ๆ อะไรเงี้ย แล้วเขาจะเป็นคนที่แบบเหมือนอดอยากมาก่อนอะเนาะ เพราะว่าอย่าง อย่างผอไท่ อ่า เขาก็หนีพวกคอมมิวนิสต์ ใช่ค่ะ อา
เออ ๆ ๆ ๆ อา ๆ ๆ อ๋อ โอ้ อืม อา ๆ ๆ จริงเลยใช่ไหมครับ? อา ยังไงบ้างครับผม? ครับ อือฮึ อืม ใช่ครับ ใช่ อ๋อ ใช่ ๆ เพราะมาถึงตอน อืม ก็คือมาแต่ตัวจริง ๆ ณ ยุคนั้น ต้องมาสร้างใหม่ ใช่ครับ
ใช่ เสื่อผืนหมอนใบ ใช่ ค่ะ แล้วก็ต้องยอมรับความฉลาด เพราะว่าแม่บอกว่า หม่าม้าอะค่ะบอกว่า "ผอไท่ ก็คือ ทวดเนี่ย เป็นแบบเหมือนนางร้ายในซีรีส์แนวตั้งเลยค่ะ แต่เป็นนางร้ายที่เก่ง" ใช่ คืออย่างงั้นเลย คือแบบสวมบท อะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็ถามว่า "ขนาดไหน?" แกก็บอกว่า "เอาจริง ๆ ถ้าขุดรากเหง้านะ แกน่ะคือคนจีนที่เหมือนซีรีส์แนวตั้งที่เคยแบบว่าทำกัน" ก็คือเหมือนขายลูกให้แบบคนอื่นใช่ไหมคะ แล้วแกนั่นแหละค่ะ คืออาม่าเนี่ย เอ่อ ผอไท่อะค่ะ แม่ของอาม่าน่ะโดนขายจริง ๆ นะคะ มาตั้งแต่ตอนนั้นเลย อา
อืม อ้าว เหรอ? <chuckles> ครับ อ๋อ อา ครับผม อ๋อ
ใช่ ก็คือเหมือน เหมือนเขามากับครอบครัวน่ะเนาะ ตอนที่แบบโล้สำเภามา อะไรเงี้ย แล้วด้วยความที่อัตคัด แร้นแค้น ไรเงี้ยค่ะ แล้วเขาเป็นลูกผู้หญิง บังเอิญเหมือนเอาเงินน่ะค่ะ มีครอบครัวที่รับเลี้ยง ก็คือ เอาเงินซื้อผอไท่อะไป แต่เผอิญโชคดีว่า ครอบครัวที่รับเลี้ยงไปอะค่ะพอมีกะตังค์หน่อย อา ค่ะ
อะฮะ ๆ ครับ ๆ อื้อฮือ ครับผม อ๋อ
ใช่ เพราะฉะนั้น
ก็เลยแบบว่า โอเค มีการเลี้ยงดูที่ดีขึ้น ถูกต้องไหมครับผม? อา
ใช่ ใช่ ดีขึ้นไหม? ก็คือเหมือนคนจีนซื้อคนจีนด้วยกันน่ะค่ะ ก็คงเป็นเหมือนแบบ เหมือนอารมณ์แบบ คุณต้องนึกสภาพเหมือนซื้อไปเป็นทาสอะ เหมือนซื้อไปรับใช้อะ <laughs> ใช่
อืม อา ใช่ ๆ โอเค ถูกต้อง ๆ อานึก ตอนแรกมองแบบว่า อา ครอบครัวดี ถือว่า อ่า เอาไว้เลี้ยงดู แต่อันนี้คือ โอเค เอาไปเพิ่มกำลังการผลิตของธุรกิจตัวเอง <chuckles>
ใช่ ๆ อย่างงั้นเลยค่ะ แล้วก็พอแบบปีกกล้าขาแข็งเนาะ แต่งงานออกมา อะไรเงี้ย เขาก็แบบขยัน ความร้ายอะค่ะ ก็คือแกด่าเลยนะ แกเป็นคนที่แบบ แม่เนี่ยก็คือ อือ แม่ของเรา ม้าเนี่ยจะทันกับทวดไงคะ แกบอกว่า กลัวมากตอนเด็ก ๆ อะ คือ คือกลัวจนกระทั่งแบบ เหมือนกลัวโดนด่าอะค่ะ คือแกไม่พอใจอะไร แกด่าเหมือน เหมือนแบบ หนังแนวตั้งอะ ด่าแบบสาดเสียเทเสียเลยนะ แล้วก็เลย อา ต้องเล่าย้อนก่อนว่า ทำไมอาม่าถึงดูแบบเหมือนเป็นนางเอก ที่แบบว่าเหมือนโดนกระทำอะค่ะ ตั้งแต่เด็ก ด้วยความที่ลูก 13 คน แล้วแกก็เลี้ยงน้องมาทั้งหมด ใช่ไหมคะ หนังสือก็ไม่ได้เรียน แล้วก็อยู่แบบเหมือนลูกไม่โดนรักอะค่ะ ก็จะ โดน แบบว่าเหมือนอยู่ลำบากหน่อย อา แล้วพอแบบว่า ค่ะ อา
อา ๆ ๆ ๆ อืม อืม ครับ <chuckles> ครับผม อา ๆ ๆ ๆ ครับ อืม อืม ครับผม แต่เอาจริงเหมือนแบบว่า แกเจอแรงกดดันมหาศาลมาก ๆ เลยนะครับผม แต่แกก็แบบว่า เหมือนกับผลักดันให้แกเป็นคนเก่งอะ
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ แต่บังเอิญค่ะมาแต่งงานกับอากงที่แบบว่า ปกติเนี่ยคุณแม่บอกว่า ถ้าคนจีนน่ะค่ะ ถ้าจะรวยสมัยก่อนน่ะ สามีหรือผู้ชายเนี่ยแหละจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่เยอะมาก ๆ ถึงจะทำให้รวย แบบว่าเหมือนกล้าได้กล้าเสีย อะไรเงี้ย แต่เผอิญมาเจออากงประเภทที่แบบ เหมือนเขาแบบอยู่ชิล ๆ ได้อะค่ะ อยู่แบบไม่ต้องแบบไปขวนขวายหาอะไรเยอะ อะไรอย่างเงี้ย เหมือนสลับกัน บทบาทเป็น อาม่าเป็นผู้ชาย อากงเป็นผู้หญิง อะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้น คือ แล้วตอนนั้นน่ะ คุณแม่บอกว่า ผอไท่ก็คือทวดน่ะ เขามีแบบว่าเขาจับธุรกิจแล้วก็มีตังแล้วนะคะ แต่ตอนแต่งออกมาคือไม่ได้สักบาทเลย <chuckles>
เนาะ ก็เก่งอะ เออ อืม อ๋อ อ๋อ อืม ๆ ๆ อ๋อ อ๋อ อ้าว ก็ อะ โอเค พอเข้าใจได้แหละครับ เพราะว่าใน ในยุคนั้น ในเรื่องของวัฒนธรรมด้วยอะไร ต หลาย ๆ อย่างอะ ก็พอเข้าใจว่า ทำไมเขาถึงต้องทำแบบนี้ อือฮึ
ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ ก็คือแบบว่า เหมือนแบบมาแต่ตัว ใช้คำนี้
ก็ อืม มาแต่ตัว ต้องมาสร้างใหม่อีกรอบหนึ่ง <chuckles> ใช่ไหม? ต้องมาสร้างใหม่อีก
ใช่ แล้วก็ พอแบบว่า เหมือน เหมือนเล่าแบบ ส อา เหมือนชีวิตนางเอกอะค่ะ ก็คือออกมาเจอ แล้วก็สามีก็เป็นคนดี แต่ว่าสามีก็ไม่ได้แบบเป็นคนทะเยอทะยาน เพราะฉะนั้น ตัวเองเนี่ยแหละค่ะจะต้องแบบว่าสู้ฝ่าฟัน อา
อืม อือฮึ ที่ต้องแบบ อา เป็นคนลุย มาทุก ส <chuckles>
ใช่ค่ะ แล้วที่บอกว่า ทำไมถึงรู้ว่า อา ผ่อไท่หรือทวดอะร้าย เพราะว่าคุณแม่เขาโตทันไงคะ เขาบอกว่าตลกมาก สมัยก่อนที่แบบว่าจะไปโรงเรียนหรือไปแบบว่า อากงก็คือสามีของ อากงของหม่าม้าอะค่ะ ก็คือสามีของทวดเราอะเขาเป็นคนใจดีมาก คือเหมือนแบบว่า ก็แบบเหมือน ข คนคู ขุ เขาเรียกครอบครัวคนจีน เขาก็จะ อืม เกาะกลุ่มกัน ใช่ไหมคะ ถึงจะไม่รักกันแบบว่า ถึงไม่โดนรักอะแต่ก็เกาะกลุ่มกันอยู่ หม่าม้ะ ใช่ หม่าม้าบอกว่าตอนที่ ตอนที่สามีของผ่อไท่เนี่ย แบบว่าทวดที่เป็นผู้ชายอะค่ะ อา อยู่เนี่ย แกแบบกล้าไปบ้านนะ แต่พอแบบว่าทวดคนเนี้ยเสีย ทวดผู้ชาย ก็คือคุณตาของคุณแม่เสียน่ะ แกแทบไม่กล้าไปบ้านเลย เวลาแกไปจอดฝากจักรยานน่ะค่ะต้องรีบวิ่งหนีอะค่ะ เพราะไม่รู้เลยว่า เหมือนแบบว่า เหมือนจะโดนช่วงจังหวะอารมณ์ตอนไหน ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ แล้วมันแปลกมาก พอแบบว่าพออาม่าแต่งงานออกมาเนาะ แล้ว อา ทวดอะค่ะเขามีลูกชาย 4 คน แล้วก็คือเหมือน เขาเรียกว่า สร้างอาณาเขต ขยาย ขยายแบบว่าอาณาจักร ไร่อ้อยอะมีแบบหลายพันไร่เลยนะคะ คือรวยมาก เป็นตระกูลที่รวยมาก ๆ อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าตัดภาพมาที่อาม่า คือแบบ ว่าต้องสู้ด้วยตัวเอง <chuckles> เอ็นดูเนาะ
ครับ ครับผม ครับ อืม ใช่ครับ ก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ดี <chuckles> เออ ครับ อ๋อ อืม อือ ๆ ๆ <laughs> อาจเจอ อาจจะโดนเอ็ดหรือว่าโดนอะไรสักอย่าง ใช่ไหมครับ? <chuckles> อืม ๆ อืม ครับผม อา โอ้ ครับ อา ใช่ ๆ เหมือน คือแบบ <tsk> เอ่อ เหมือนตอนแรกก็ เหมือนเราประสบ สะสมประสบการณ์มาแล้วส่วนหนึ่ง <chuckles> แล้วอยู่ ๆ เราต้องมานั่งนับ 1 ใหม่อะเนาะ มัน มันก็อาจจะยากสักหน่อย
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ บางทีน่ะก็แอบถามนะ แล้วก็ตอนที่แบบว่าตอนเราโตมา แล้วถ้าเราทันอาม่าอะค่ะ บอกว่า "ทำไมไม่ขอเงินมาสักหน่อยอะ คือแบบเขาอะมีเยอะมากเลยนะ ตัวเองจะได้ไม่ลำบาก" อะไรอย่างเงี้ย แกก็บอกว่า "โอ้ ขอได้ที่ไหนล่ะ" คือเหมือนตัดออกเลยอะค่ะ แต่งออกก็คือจบ ไม่ ไม่ให้ ไม่ช่วย ไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่า จะต้องช่วยเหลือ อะไรเงี้ย แต่ว่าถามว่า เจอพี่น้อง อย่างเงี้ย เขาก็ดี เพราะว่า แต่ว่าถามว่า เขาก็ ถ้าจะไปเบิกเงินกงสีจากบ้านใหญ่มาช่วยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะค่ะ มันก็จะต้องมาสู้เอง เออ เป็นอย่างงั้นเลยค่ะ แบบฟังแล้วก็ ฮะ! มัน มันเมย มีความแบบไม่สมเหตุสมผลเนาะ แม่รวยมากแล้วแบบ ลูก ออกมาแบบลำบากตรากตรำ อะไรอย่างเงี้ย <chuckles>
โอเคเลย อืม โอ้โฮ อา อ๋อ <chuckles> แต่การ <chuckles> ใช่ ๆ ๆ ช แบบ ถ้าให้ออกมาสู้เองเนี่ย คือเอาจริง ๆ อะ มัน มันไม่ได้สร้างธุรกิจง่ายเหมือนแต่ก่อนอะ <chuckles> ไม่สิ คนที่ออกมาสู้เองเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่สู้นะ สู้แล้วแต่แบบว่า พยายามแล้ว แต่มัน แต่มันไม่ได้เหมือนในอดีตอะ ที่แบบ เนาะ โอกาสมันเปิดกว้างมากกว่า อืม อันนี้ก็ดูแบบ เออ น่าน้อยใจเหมือนกันนะเนี่ย
ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ อา ก็คือน่าน้อยใจเนาะ ขนาดที่แบบว่า อ่า ปกติแต่ก่อนเขาจะใช้แซ่ ใช่ไหมคะ คนจีน แล้ว แล้วพอดีน้องอาม่า ลูกผู้ชายคนโตอะค่ะเขาเก่ง เขาก็เลยไปหาวิธีการที่จะเปลี่ยนจากแซ่อะเป็นนามสกุล เพราะว่าหม่าม้าน่ะบอกว่า สมัยก่อนน่ะไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลกันง่าย ๆ นะ จะต้องเดินเรื่อง จะต้องเสียเงิน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ โดยเฉพาะคนต่างด้าวอย่างคนจีนเนี่ย เวลาที่ตอ ต้องทำเรื่องอะ จะต้องปราดเปรียวพอสมควร แล้วก็บังเอิญขอนามสกุลมาได้ เพราะฉะนั้นอาม่านี่ล่ะค่ะ สามีไม่เก่งเนาะ ต้องไปพึ่งน้อง <laughs> ต้องไปขอบารมีน้อง <chuckles> ค่ะ
ครับ อ๋อ อา ครับ อืม อืม <laughs> อ๋อ ก็เลย อะ ใบเสร็จก็เปลี่ยนได้แล้ว ถูกต้องไหม เพราะว่า ว่ามาขอที่พึ่งแล้วนี่ ยังไงก็ต้องได้แหละเนอะ
ก็คือแบบ อา ใช่ ก็คือเหมือนแบบว่า เหมือนพอแบบลูกหลานพอโตขึ้นมาอะค่ะ ไปโรงเรียน การที่ใช้แซ่อะ มันเหมือนการโดนแบ่งแยก เพราะฉะนั้นเขาก็เลยไปขอแบบ เหมือนคนเจ้าของนามสกุล ก็คือน้องชายอาม่า ขอเปลี่ยนใช้นามสกุลร่วม ทุกคนถึงจะได้เปลี่ยนเป็นนามสกุลร่วม อย่างพี่น้องแม่เราก็ใช้นามสกุลนี้หมดเลย แล้วก็ดูแบบเหมือนคนรวยนะคะ เพราะว่าเป็นนามสกุลคนรวยอะเนาะ แต่ความจริงไม่ <chuckles>
อืม ๆ ๆ ๆ อ๋อ <laughs> โอ้โฮ อันนี้หัวเราะไปก็มีความเศร้านิด ๆ อยู่เหมือนกันนะเนี่ย
ค่ะ ใช่ แล้วคุณมันตลกมากว่า คุณ ตอนแบบอยู่ก็ไม่ได้แบบดูดำดูดีอาม่า ใช่ไหม ตอนจะเสียเนี่ยค่ะ ตลกมาก ก็คือเขามีพี่น้องทั้งหมด 13 คน 13 คนเนี่ยจะต้องแบ่ง แบ่งดูแลทวดเนี่ย คนละ 2 อาทิตย์ค่ะ ต้องเวียนบ้าน อา
อือฮึ ครับ ใช่ ๆ หือ
แปลกไหม?
คน
ใช่ ค่ะ
เออ ๆ ๆ ดู พอฟังแล้วมันก็ดูเหมือนตะหงิด ๆ อยู่เหมือนกันนะเนี่ย <chuckles>
คือ เขา ล อา จริง แล้วแบบว่าทวดน่ะ ตอน เราก็ถามว่า แล้วทำไมจะต้องดูแล? อะไรเงี้ยเนาะ ถามแบบ เลี้ยงก็ไม่ค่อยเลี้ยงนะ ถ้าพูดถึง อะไรอย่างเงี้ย ม้าบอกว่า เอาจริง ๆ ทวดน่ะรวยมากเลยนะ คุณคิดสภาพแบบ 90 ปีที่แล้วอะค่ะ เกือบ แปดสิบเก้าสิบ ปีที่แล้วอะ มีเงินฝากในธนาคารแบบหลัก 10 ล้านน่ะค่ะ คือรวยนะ รวยมาก ๆ แต่ไม่ยอมจ้าง ไม่ยอมจ้าง ไม่ไว้ใจคน ไม่ยอมจ้าง เพราะฉะนั้น อะ บ้านแรกเราก็เลยบอกว่า "ม แบบมาอยู่กับม่านี่ แบบพี่น้องหม่าม้าเนี่ยเขาไม่ตะหงิดใจบ้างเหรอ?เพราะว่าช่วยก็ไม่ช่วยน่ะเนาะ แล้วก็แบบจะต้องมาอยู่อีก 2 อาทิตย์" แกก็บอก "ทำไงได้ คนจีนเขาก็ยังถือว่า บรรพบุรุษน่ะเป็นอะไรที่ต้องกตัญญู" อย่างเงี้ยค่ะ ก็อยู่กันไปอย่างงั้นน่ะ 2 อาทิตย์ แล้วตอนนั้นเดินไม่ได้ ไม่ให้ใครแตะตัว ต้องให้หลานเนี่ยล่ะค่ะ เป็นคนอุ้มขึ้นชั้น สอง อะไรอย่างเงี้ย ก็เลย เรา ด้วยความแบบเราก็ร้ายเนาะ เราก็ถามว่า "แล้วเขาด่าไหม? เวลาเขามาอยู่" "โอ๊ย! จะไปเหลือเหรอ" หม่าม้าบอก <chuckles>
อา ๆ ใช่ ๆ อืม อื้อฮือ มาก <chuckles> อา ๆ ๆ ๆ ใช่ อืม ๆ ๆ <chuckles> โอ้โฮ ครับ อา <laughs> โอ้โฮ
<chuckles> ห่าม
เป็น <tsk> จริง ๆ พอเรื่อง
"ไม่แกล้งทำตกบ้างล่ะ" อือ <chuckles>
<laughs> เออ อันแอ๊ อันนี้ก็อาจจะร้ายจริง <chuckles> แต่บางทีมัน มัน เรื่องมันผ่านมานานแล้ว พอเล่ามันก็ จะ เออ มันก็ขำได้เหมือนกันนะครับเนี่ย <chuckles> อืม
<chuckles> ใช่ ไม่หรอก เราก็แซว ข้าม คือเป็นคนที่ร้าย แม้กระทั่งแบบว่า เหมือน เหมือนแบบไปอยู่บ้านไหน เขาก็ไม่ค่อยอยากเอาอยู่นานน่ะค่ะ ก็เลยตกลงกันแค่คนละ 2 อาทิตย์น่ะเนาะ ซึ่งแบบว่า กลายเป็น คุณแล้วมันแบบเหมือนอาม่าเป็นนางเอกจริง ๆ นะ เพราะว่าพอเป็นลูกผู้หญิงที่เป็นคนเล็กของเขาอะค่ะ ได้ทรัพย์สมบัติหมดเลย เออ แปลกมาก เหมือนเกิดทีหลังอะ โชคดีจัง อะไรอย่างงี้
อืม ใช่ อ้อ รักคนสุดท้องประมาณนั้นเหรอครับ ผม หรือเปล่า?
ใช่ คนสุดท้อง ใช่ คนสุดท้องเขาน่ะ อายุเท่าลูกของอาม่าคนที่ 3 อายุเท่ากันเลย ใช่ แล้วก็แบบ โอ้ ได้ทรัพย์สมบัติไปเยอะ พูดเก่ง อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยแบบ โอ้โฮ ฟังรากเหง้าตระกูลตัวเองนี่ ก็แบบเหมือนซีรีส์แนวตั้งเหมือนกันเนาะ <chuckles>
อืม ครับ เออ ใช่ ๆ มีอะไรที่แบบว่า มีเรื่องราว คือ ครบทุกอารมณ์อะ เอาง่าย ๆ <chuckles> มีนู่นมีนี่ มีนู่นมีนี่อยู่ อือฮึ
ใช่ ใช่ค่ะ แต่ก็โชคดีว่าพี่น้องอาม่าอย่าง เขารวย อะไรอย่างเงี้ย ช่วงประสบเหตุที่แบบไฟไหม้โรงกลึงอะค่ะ อาม่าทำโรงกลึงอะเนาะ เขาก็ช่วยเหลือมา แล้วก็เหมือนแบบให้ยืม ให้ยืมเงินมาตั้งตัวก่อน แล้วค่อยเอาไปคืน อะไรอย่างเงี้ย ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของ ที่แบบมีพี่น้องที่เขาเห็นคุณค่า ใช่ ที่เห็นว่าอาม่าเลี้ยงเขาอะเนาะ แต่ว่าแม่นี่ไม่ไหวจริง คือแบบ ฟังแล้วก็แบบ เอ๊ะ! หลายทีอยู่นะ แต่ก็ เออ ทำไงได้เนาะ คนสมัยก่อน <chuckles>
อืม อือ ๆ อ๋อ ครับ พี่น้องที่ยังช่วยเหลือกันได้อยู่ใช่ไหมครับผม? อืม <chuckles> ใช่ ๆ ๆ เอาจริงแบบว่า แต่บทสรุปแล้วก็ <tsk> เอ่อ มีความน่าน้อยใจอยู่พอสมควรเลย <chuckles> อืม
ค่ะ ใช่ ใช่ เคยถามนะ ทำไมอาม่าไม่ทวงสิทธิ์บ้างล่ะ เงินของฉันไปไหน? <laughs>
อืม อือฮึ เอาจริงคือแบบ เอ่อ ณ สุดท้ายก็ควรจะแบ่งให้เท่า ๆ กันเนาะ แต่ก็นั่นแหละ ด้วยคนจีนน่ะเขาก็ให้คนที่รักมากที่สุด
<inhales> ค่ะ ก็มี อา ใช่ค่ะ แต่พอเสีย โชคดีว่าน้องชายอาม่าเขาก็แบบว่า เหมือนหารเงินในบัญชีให้คนละ 500,000 สมัยก่อนก็เยอะอยู่เหมือนกันนะ แบบ 13 คนน่ะค่ะ ก็ให้ ให้กันคนละเท่า ๆ กัน เพราะว่าเขาก็อยากให้อาม่าด้วย อะไรอย่างเงี้ย ก็แบบเหมือน เหมือนพล็อตเรื่องละครแนวตั้งอยู่เหมือนกัน <chuckles>
อ๋อ อ้อ เออ อา ครับผม อืม ๆ ๆ อา ดีแล้ว ๆ ถ้าเกิดว่า อ่า ไม่ ไม่ ไม่จบด้วยการหารเนี้ย อาจจะมี ภาค 2 และภาค 3 ต่อได้ <chuckles>
ใช่ อุ๊ย! คุณ มีเรื่องราวอีกเยอะค่ะ เดี๋ยวไว้วันหลังคุยกันเนี่ย เดี๋ยวจะมาเมาท์ให้ฟังใหม่ค่ะ ว่ามันหนักขนาดไหน <chuckles>
ครับ ยินดีครับผม สนุกมาก ฟังแล้วก็เพลินไปด้วยเลย โอเคครับ ยังไงก็ขอบคุณที่มาแบ่งปันในวันนี้นะครับ สวัสดีครับผม
ค่ะ ด้วยความยินดีมาก ๆ ค่ะ สวัสดีนะคะ